Pues, últimamente traigo un tema que me ha parecido, pues, la verdad, muy preocupante, y es que siento que tengo como soy muy dura conmigo misma. Siento que me critico un montón en mi trabajo, en un montón de cosas que hago. Y eso como que me está deteniendo para poder hacer cosas distintas, tal vez, intentar cosas nuevas. Incluso cosas que son n no de trabajo, como hobbies, am, como también, no sé, eso, aprender cosas nuevas. Y siento que constantemente me estoy, eh, pues, eso, criticando, o me pongo como me comparo también un montón, ¿sabes?, como de, bueno, ¿por qué, si a estas personas les queda, eh, todo superbién, por qué a mí me está tomando más tiempo? Y creo que ha sido un trabajo o yo pensé que era un trabajo personal, el tratar de superar eso, pero nada más no avanzo. Y me encantaría también, pues, preguntarte a ti, porque creo que además, mm, como mujeres, a veces
Ajá. Ah. Okey.
justo nos pasa mucho esto, pero no sé si lo hablamos lo suficiente, y y me gustaría saber si tienes algún consejo para esto, para evitar estas voces en mi cabeza que que me critican tanto y que son tan duras, em, para poder, pues, intentar cosas nuevas. En una de esas, a lo mejor, hasta puedo tener, no sé, buscar un nuevo trabajo, algo así.
Pero, mm, ah, ¿cuales son las situaciones en te auto críticas? ¿En la cuestión laboral o en la cuestión de empezar alguna actividad nueva? Ya me dijiste que las dos. Pero, ¿en cuál crees que quieres enfocarte más ahora? ¿Cuál es la que más miedo te da o o o cua o la que más en la que más dura eres contigo?
Pues definitivamente creo que en lo del trabajo, porque, eh, tienes que saberlo, eh, no me va mal. O sea, no me va mal en términos de, usualmente tengo muy buenas reviews, eh, usualmente me dicen que que voy muy bien y no sé, eh, yo por mi trabajo también tengo que estar haciendo, constantemente eventos y cuestiones públicas que realmente, eh, pues digamos que en lo general van bien, pero yo siempre estoy pensando en que pueda ser mejor o que tal vez, eh, como que pienso que me equivoqué, ¿sabes?, y no me equivoqué. Entonces como que sí, estoy constantemente en eso y es muy curioso porque soy muy segura, eh, aparentemente o muestro mucha seguridad, em, finalmente tengo ya, pues algún tiempo trabajando en estas cosas y y de cualquier manera, la exigencia nunca ha dejado de estar ahí. Yo al principio la albergué con mucha emoción porque pensé: "Bueno, claro, soy una persona exigente conmigo misma. Qué bueno, ¿no? Que es que positivo", pero se ha vuelto, eh, un problema. Siento que mi cabeza no se detiene y en el y ahora pues sí, está como siendo realmente algo que ya me empieza a generar, eh, una inseguridad que que pues la verdad está muy incómoda.
Sí. Claro. Ajá. Exacto. Sí, sí. Pero, cuentas que también tus mismos superiores o compañeros te han dicho que estás haciendo bien las cosas, ¿no?
Así es.
Okey. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos que te que te llegan de autocrítica? A lo mejor cuando estás en un evento dices: "Ay, hubiera mejor hecho así las cosas o hubiera hecho esto otro", ¿es es ese tipo de de exigencias que salen de ti misma?
Sí, que que a veces pienso que tal vez el por decir un tema lo pude haber abordado de una manera un poco distinta y que tal vez se hubiera entendido mejor, por ejemplo, ¿no?, em, y y pienso constantemente en eso. Y a veces, a veces tengo que confesar que cuando me dicen algo bueno acerca de mi trabajo, a veces pienso que lo hacen para no hacerme sentir mal. <chuckles>
Okey. Ajá. Okey. El síndrome del impostor.
Efectivamente.
Okey. Y ¿cómo te afecta esto en lo que se refiere en sí a la situación laboral? Porque si ahorita dices bueno, en realidad me va bien, eh, yo soy la que me critico. ¿Tú crees que esto te ha impedido avanzar, obtener un aumento o alguna promoción? ¿Realmente ha llegado a afectar en ese punto o solamente está sigue estando en tu mente únicamente?
Pues, he tenido la oportunidad de emprender nuevos caminos dentro de mi trabajo. Se me han ofrecido algunas posiciones que estarían más cómodas económicamente, y no las he aceptado por pensar que tal vez no voy a poder hacerlo bien, o, al menos, tan bien como yo quisiera. Em, ha pasado ya, un par de veces porque se me ofreció ese cambio hace, mm, año y medio, y más recientemente hace, tal vez, me parece que, por ahí de julio, eh, llegó un ofrecimiento parecido, y, después de considerarlo, decidí no tomarlo porque creo que, em, pues, no sé, siento que, <sighs> duele reconocerlo, pero siento que no lo voy a hacer tan bien. <chuckles>
Ajá. Ajá. Ajá. Sí. Ujú. Ujú. Tuviste. ¿Eh? Okey. Ya, pero, ¿era como, eh, mm, miedo a no llenar las expectativas, a no hacerlo bien?
Miedo a no llenar mis expectativas.
Las tuyas.
Porque, en este momento, por ejemplo, eh, tengo esos esos pensamientos y esa conversación conmigo, y y realmente, creo que soy, auténticamente, mi la persona que más está, eh, escudriñando todo el tiempo. Entonces, como que siento que que, tal vez Y bueno, eh, en el caso de la segunda opción, pues, se me pedía como se pedían más cosas, por ejemplo, más tiempo, em, ha hacer, ah, también algunas cosas nuevas. Y y son cosas que me emocionan, pero al mismo tiempo, soy incapaz de dar ese paso, por el tema de esta autocrítica que que tengo todo el tiempo.
Ajá. Mm. Claro. Ujú. Ya. Y, ¿has pensado en alguna forma de cambiar esa mentalidad, en en reprogramar? Porque me queda claro que estás muy consciente del del de que está en tu cabeza, porque todo mundo alrededor, te ha dicho que estás haciendo bien las cosas, y si te ofrecen las promociones, o las nuevas oportunidades, pues, es por algo, es porque te están viendo capaz, desde afuera. Si ya identificaste que estas limitaciones están en tu cabeza, ¿has pensado en hacer una reprogramación de estos pensamientos negativos o autocríticos para poder, eh, tener más seguridad en ti misma, esa seguridad que reflejas hacia fuera, realmente tenerla por dentro?
Sí. La verdad es que no sé qué hacer. Supongo que existen maneras de de reprogramarse, como dices, pero no sé bien cómo cómo hacerlo, ni cómo acercarme, ni si es algo que se tiene que ver con alguien en especial o, mm, ajá. O sea, realmente no, no lo sé. Estoy bastante confundida en el presente y y sí, estoy en ese lugar como, "en el limbo", dirían, pero después
Ujú.
a al mismo tiempo, como dices es, un poco frustrante poderlo identificar tan claramente y no ser capaz de hacer algo al respecto.
Claro. Bueno, hay varias herramientas dependiendo del tipo de creencias que a lo mejor tengas porque principalmente, muchas personas hablan de lo que es la visualización de las afirmaciones diarias, y así. Eso es que, mm, si quieres un acercamiento más espiritual. Pero, también existe la programación neurolingüística. Entonces, esos principios los puedes aplicar en tu vida diaria y a lo mejor eso te puede ir ayudando. Practicar un idioma positivo, o sea, un lenguaje positivo, practicar visualizaciones, o a lo mejor, incluso establecerte metas muy claras. Y ahí estarías trabajando también a nivel cerebral, que es donde hasta por lo que has dicho, se se se esconde todo, eh, o o más bien se genera toda esa autocrítica que mencionas.
Ujú. Fíjate que no lo había pensado de esa manera y tampoco había hecho la relación con la programación neurolingüística. Creo que, mm, a lo mejor, pudiera buscar ayuda por ese lado. Creo que es un buen consejo, ¿sabes? Y, eh, también me he preguntado en esta
Ujú. Mm.
pues, en estos momentos de dudar mucho de mí, si también pues, e es algo Como se genera dentro de mí, y es una conversación que tengo constantemente con mi mente no sé si haya algo que pueda hacer, a lo mejor, en mi día a día, que me pueda ayudar con eso. Ahora que dices lo de las afirmaciones y eso, em, tal vez, por ahí pueda empezar, en la mañana, no lo sé.
Claro. Podrías empezar por ahí, a la hora de levantarte, decirte Es más, eh, ah, al a veces, recomiendan que, incluso, desde la noche anterior, te acuestes pensando: "Mañana será un gran día", y cuando te levantes, lo primero que debes hacer, también, es de que, decirte a ti misma que: "El día de hoy va a ser un gran día y voy a poder cumplir con todas mis metas, y todo lo que se me ponga enfrente", y después hay personas que, incluso, ponen en su espejo, eh, del baño o donde se arreglan, pequeños post-its o notas, positivas, hablándose acerca de todo lo que son capaces de lograr. El chiste es o la idea es que vayas programando tu cerebro a creer lo que realmente eres, lo que ven todos afuera. Pero lo tienes que creer tú también.
Mm, bueno, eso de los post-its en en el, ah, espejo, me parece una buena idea y además es sencillo porque siempre tengo post-its en la casa, así que podría empezar escribiendo algunas cosas, y como solamente los voy a ver yo, pues, creo que también, no me va a dar pena que todo mundo lo vea, ¿no?, como tal.
O los pongas en la oficina. Puedes, a lo mejor, también, explorar algunos cursos de programación neurolingüística, hay cursos gratuitos en línea, hay algunos cursos muy básicos, ya dependiendo de cómo te quieras ir introduciendo más en el tema, pero es algo que posiblemente te pueda ayudar, pero empieza por las afirmaciones.
Bueno, he recibido grandes consejos el día de hoy, de hecho, hasta creo que me siento mejor que cuando empezamos esta conversación, me siento menos preocupada por eso, muchas gracias y lo voy a intentar empezando, eh, ahora, eh, en la antes de dormir la <chuckles> Gra gracias.
Hoy, en la noche. <chuckles> Bueno. Que descanses.